بُصي ح حاجات كتير. حاجات عارفة، ترابط الدنيا دلوقتي بقيت تحسّي إن هي بتجري ورا بع بتجري، ال الساعات بتجري، الأيّام حتّى بتجري؛ ما نبقى في 1 رمضان وهوبَّا تلاقيني في 10، ما أعرفش إمتى وإزاي حصل ما أعرفش. آمم.
مش حاسّة إنّك بتلحقي تعملي حاجات كتير يعني.
آه، يع باحس إن الوقت طول ده إحنا تلوق طول الوقت في صراع مع الوقت، طول الوقت إحنا بنجري ورا الوق ما فيش بقى أحس إن في شويّة هدوء. امم عارفة ز يعني كان في، آآ، زينة في الشوارع. آآ، زمان كنّا بنتلم كده وكلنا نلِم من بعضنا ونعمل الزينة. أ أي نعم ما كنتش باشارك فيها بس كنت باقعد أتفرّج علي معاهم عليهم آمم، آآ، شويّة طقوس جدًا آه. يعني ما بقيتش ز ما بقي ما ب
آه. الأجواء دي وأنتِ مفتقداها قصدِك دلوقتي، صح كده؟ آه، آه، أنتِ كن بتتمني إن عيالِك يشوفوا ال ال الحاجات دي معاكِ وقتها؟
بالضبط، ما بقيتش زي زمان. يعني حتّى الحاجات اللي بنتجمع عليها ما بقيتش زي إن أنا آآ، أحب إن أنا <tsk> مش واخدة منها خبرة، مش واخ مش واخدة منها أصلًا فايدة، يعني قليل أوي لمّا تلاقي في حاجة بت أو مسلسل أو حاجة بتتعرض، فيه فعلًا رسالة. آآ، يعني يعني كنّا زمان مثلًا بوجي وطمطم آآ كانوا بيتكلّموا عن حاجات مهمة، فايدة النيل و وإيه فايدته لمصر، و وإزاي نحافظ عليه والكلام ده. وحتّى بك بكّار الأ حاجة إيه، إزاي تعلم الأطفال ما تكدبش، إزاي ت تعلم الأطفال الأمانة. آآ، حاجات
تقصدي إنه ما عادش في حاجات هادفة بتعلم قيم زي زمان؟ آه.
قل ب بصراحة في قليل، قليل. يعني مؤخرًا شُفت مثلًا في كارتون اسمه كنوز أو حاجة كده مش متذكرة، آه، وكان كويّس بصراحة أوي وحبّيت فكرته وحبّيت يعني الرسالة اللي فيه. بس قليل لمّا بالاقي حاجة زي كده، إن أنا أسيب ولادي يتفرجوا عليها في وسط رمضان، يعني في وسط العبادات، وإن الوقت ما فيش ي ما فيش وقت إن أنا آآ، إن هم يضيعوه، ما هو دراسة، وصوم، وصلاة، و ونوم، ف ساعة
شايفة إن الوقت بيبقى قصيّر أوي في رمضان، آآ، على حتّى إن أنتِ تعلميهم حاجة أو ت يشوفوا حاجة زي زمان. مش بيلحقوا يعملوا كده.
لأ بُصي هو أنا أهم أنا ب ب باستغل وجود رمضان إن هو ممكن أعلِّمهم حاجة زيادة مثلًا، الالتزام مثلًا في حاجات معينة، آآ في طقوس ب الواحد برضه بيحس مثلًا إيه، آمم، إنها فرصة، إنها إن أعلِّم أعلِّم بنتي مثلًا هي، آآ، الحجاب مثلًا، هاعلمها الصلاة، هاعلمها يبقى ليها وِرْد، آآ ابني مثلًا
بتحاولي تخليهم أقرب أكتر روحانيًا ويعلّوا من روحانياتهم أكتر يعني، في رمضان. ينتهزوا الفرصة دي. آه، آه، آه.
آه، آه، في رمضان، آه. بالضبط.

آه، آآ بصي، ب بصراحة في رمضان مش باعرف م مش باتابع بصراحة تلفزيون، يعني ممكن ن أتابع الحاجات اللي هي القديمة، اللي هي بوجي وطمطم، آمم، الحاجات دي، بس. م مش باحب أ أسحل نفسي في مسلسلات جديدة، يعني بسيب نفسي كده ال
الناس في مصر بيحبوا دايمًا على الفطار يشغلوا حاجة مثلًا، آآ، أو ال مع الفطار
آه، يعني أنا غالبًا ف في قناة كده، آآ، آمم، آمم، إسمها ماسبي حاجة ماسبيرو أو حاجة حاجة قديمة أوي يعني، بتجيب الحاجات القديمة اللي إحنا كنا بنتفرج عليها، أو كنت باتفرج عليها وأنا صغيرة، آآ، زي بوجي وطمطم، والمسلسلات اللي هي شوية بتتكلم عن، آمم، آآ غزوات أو كده، فأنا باحب أتفرج عليها بس، و وهو ده بس وقت الفطار.
بتحبي الحاجات اللي بتشوفيها اللي كنتِ بتشوفيها وأنتِ صغيرة زمان، فأنتِ بتحبي دلوقتي تشوفيها تاني.
آه جدًا، آه، باحس إن أنا كأن أنا بت آه <chuckles>
بتحسي بحنين والاّ والاّ بس علشان مفيش حاجة بتعجبِك دلوقتي في ال في التلفزيون؟
لأ، عشان هي فعلًا كويسة وهادفة وفيها رسالة، وأحب إن أولادي يتفرجوا عليها ويبقى في في دماغهم كده، يعني اللي هو إيه، مش كل حاجة بقى، آمم، مقالب وحركات وحاجات ممكن ما يبقاش م هي بنقعد نضحك بس ما فيهاش فايدة، بس مثلًا في
يعني مش بتخليهم هم دايمًا بقى على التلفزيون أو إن هم يشوفوا أي حاجة، أو يفتحوا تيك توك بقى في رمضان والكلام ده كله، يعني. بتحرصي دايمًا إن هم يعيشوا عايزاهم يعيشوا نفس التجربة اللي أنتِ عشتيها زمان، آآ، بس دلوقتي.
لأ. لأ، لأ هو أنا، هو أنا بالضبط. آه، بصراحة آه. يعني باحس إن هو يعني يعني حاجات أفيد وبعدين أصلًا، آآ مش آآ، يعني في رمضان ما بافت ما باخليهمش يفتحوا تلفزيون خالص إلا ال اللي هي ال النص ساعة اللي بنفطر فيها دي، ونقعد نتفرج مع بعض وخلاص على كده. ول قبل الفطار طبعًا بشوية بن بيبقى في تواشيح كده أو حاجات، آمم الشيخ الشعراوي أو كده بيجيب درس فبنقعد مثلًا نشوفه، بس. غير كده ما التلفزيون ما بنتفرجش على حاجة، أي حاجة إحنا عايزين نتفرج عليها بقى بعد رمضان لما يخلص، ن نشوف بقى إيه ال ال ع كان عليه مثلًا مسلسل أو ال الsitcom أو أي حاجة اللي عليها الreviews كتي حلوة، نبدأ بقى نقول آآ، خلاص، إحنا هنشوف ده. بس بعد رمضان ما بيخلص. يعني ما باحب امم.
آه. طب وشايفة شايفة دلوقتي مثلًا أ أ رمضان مثلًا السنة دي أو السنة اللي فاتت يعني، آآ، إ إيه الفرق بينه وبين رمضان مثلًا من 20 سنة؟ وأنتِ صغيرة شوية، آآ، إيه ال إيه أكتر حاجة آه مأثرة فيكِ أو مفتقداها، أو حاسة إن هو لأ، أنا كان كنت أتمنى إن عيالي يبقوا موجودين في الزمن ده؟
ياه، حاجات كتير أوي، حاجات كتير.